Estoy viviendo actualmente con mi pareja. Em, nosotros realizamos compras 1 o 2 veces por semana, dependiendo de de bueno, lo rápido que que se va, em, la comida que que compramos. Y me pasa que siento que, mm, que claro, estoy como que gastando un poco más de lo que debería. Eh, no sé si tampoco estamos llevando a cabo bien bien las compras, en el sentido de que muchas veces me pasa de que compro cosas que siento no son muy saludables, em, no estoy comprando por facilidad, digamos, o no sé qué otra razón podría ser. Em, poca verdura, eh, poca fruta. Estoy comprando mucho producto que ya viene casi que listo, que es, eh, llegar y preparar y poner en el microondas y que ya está listo. Y y claro, esto resulta que es más conveniente, más práctico, pero pero a la larga no no resulta tan económico tampoco, porque estos productos suelen ser, eh, un poquito más caros. Entonces, básicamente quería conversar de esto contigo, em, intercambiar un poquito, eh, opiniones, comentarios sobre esto y ver si es que de repente se te ocurre también algún consejo que darme para poder empezar a a comer más sano gastando un poquito menos de dinero.
Okey. Sí. Correcto. Sí, claro. Fíjate que es muy común que esto suceda. Pero, ¿cuánto dinero sueles gastar en comida cada semana?
Mira, yo creo que semanalmente, eh, bueno, te digo yo creo porque siempre varía, pero a ver, si te si pudiera tirarte, digamos, un una cantidad fija por semana, yo creo que serían alrededor de de 300 euros, porque estoy viviendo en Alemania
Sí.
lo que va alrededor de 300 dólares, digamos. 300 dólares por semana en los que yo gasto para la comida que nosotros necesitamos para sobrevivir, digamos, y y cocinarnos 2 veces, eh, por día en casa.